そうなんですね。あの、海の上の人には話さなかったんですか、道路で。
はい。 いや、まだその自分で、は探す段階で、うん、そう。
あ、まだね、まだそのくらいなのね、うん。
まだ自分で、一生懸命自分の力で、自力で何とかしようとしてたんですよね。で、結局その隣に行ってもなくて、裏に行っても車もなくってってなった時に、私なんかキツネかタヌキに化かされてるかもって思って。
はい。 うん。 うん。 はい。ええ。 <laughs>
<chuckles>
ええ。
なんか、これ、うん、化かされてるかもとかって思って思ったら急になんか怖くなってきて。
面白いですね、うん。 ええ。 ああ、まあね。
うん、なんかその駐車場でほんとに最後に車がないってところがわかっちゃった時に、もうな涙が出てきたんですよ。
ええ。